คือ เวลางานมันเป็นกะ ใช่ไหมคะ มันต้องทำที สอง คนนี่ ใช่ไหม กะหนึ่งอะ เอ่อ อาจจะเช้า 2 คน บ่าย 2 คน อะไรเงี้ยค่ะ เพื่อนร่วมงานเลยอาจจะแบบจะอู้งาน ไรเงี้ย ปล่อยให้เราทำงานคนเดียว อะไรเงี้ย หรือรับลูกค้าคนเดียวอะ เกี่ยงงานมั่ง คือเจอ เจอหลายคนอะ เจอแบบ ที่เก่าก็เจอ ย้ายมาที่ใหม่ก็เจอ อะไรอย่างเงี้ย แล้วจนแบบ โอ๊ย เออ
ครับ อือฮึ อา ครับ อ๋อ ก็คือจริง ๆ เราเจอตั้งแต่ตึกแรกแล้วแหละ มา มาตึก สอง ก็เจอ อ๋อ
ใช่ ถูก <chuckles> เราเจอแต่ปัญหาซ้ำซากจนแบบ พอบางที พอเราพูดนะ เขาก็ไม่พอใจเราด้วยนะ อะไรอย่างเงี้ย เรารู้สึกว่า เออ เขาเคือง เขาโกรธ จนแบบ
อือฮึ อือฮึ
คือ ทุกคน ถ้าหากว่า เราพูดอะมันจะมีปัญหา แทนที่จะแบบ เขาจะเปิดใจ ทั้ง ๆ ที่ตัวเองผิดนะ แต่ไม่ค่ะ แต่แบบกลายเป็นโกรธเรา เรารู้สึกว่า เออ คนไทยเขายังรับเรื่องนี้ไม่ได้ ที่บอกว่า มา พิบ วิพากษ์วิจารณ์ อะไรเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่า เออ พูดไปแล้ว ถึงจะพูดแล้วเขาก็ไม่ดีขึ้นด้วยนะ <chuckles> ก็เลยแบบ เออ ตั้งหน้า ตั้งตา รับ รับกรรมไป
ครับ อ้าว อืม ครับ เอ๊ แล้วอย่างงี้ คือเราก็ทำงานกับเขาด้วยความรู้สึกที่ อ่า ไม่เข้าใจกัน หลังจากที่เหมือนเราฟีดแบ็กไป อย่างงี้ มาตลอดเลยเหรอครับ?
อืม อือฮึ อืม ใช่ค่ะ มัน มันก็เหมือนกับว่า เออ มันก็ไม่ได้มีเรื่องหอง ระหองระแหงอะไรกันนะ มันก็คือทำงานกันได้ แต่ว่า ม ในใจลึก ๆ อะ มันก็เลย รู้สึกว่า เออ มันไม่ได้สนิทใจกันสักเท่าไรค่ะ ไม่ได้แบบสามารถที่ว่า เออ พอเลิกงานแล้วไปเที่ยวด้วยกันได้ หรือไปกินข้าวด้วยกันได้ มันแบบนั้นไม่ได้อะค่ะ เออ มันก็แค่ร่วมงานกันได้เท่านั้นเองค่ะ ไม่ได้มีเรื่องระหองระแหงอะไรกัน อือฮึ เนี่ยค่ะ
อืม ครับ อือฮึ โอ้ จากที่ฟังมาก็ 3 ปัญหาหลัก ๆ แล้วนะครับ โอ้ แล้ว เรา เราแบบว่า เอ๊ย พอมีปัญหาหลัก ๆ แล้ว 3 อย่างเนี่ย คือแบบ อา โอเค ช่วงที่ มาถึงปีที่ 6 แล้วแหละ คือแบบเหมือนอะไรที่แบบ เอ๊ย ทำเรารู้สึกว่า อืม เหมือนเราต้องลาออกจากที่นี่แล้วอะ เพื่อที่จะเหมือนไปเปลี่ยนงานใหม่ หรือเพื่อที่จะเติบโตมากขึ้น อย่างเงี้ยครับ อือฮึ
ใช่ ใช่ อืม อือฮึ ค่ะ อืม อืม ค่ะ ก็ ก็คือ อา มันมีอีกปัญหาหนึ่งค่ะ ซึ่งไม่เกี่ยวกับที่นี่นะคะ ไม่เกี่ยวกับที่ทำงานที่นี่นะคะ แต่ว่ามันเกี่ยวกับเพื่อนสนิทของเราที่ทำงานอีกองค์กรหนึ่ง หรือว่าคนละบริษัทกับเราค่ะ คือเขาทำงานโรงแรมเหมือนกันกับเราเนี่ยแหละค่ะ อะฮะ
อา อ๋อ ครับผม อืม ครับ

เอ่อ อาจจะแบบว่าจองห้องพักมาแล้วห้องมันเต็ม ห้องไม่ว่าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ อะไรแบบเนี้ย เออ หรือว่าลูกค้ายังไม่เช็กเอาต์ออกสักที อะไรอย่างเงี้ย แต่ต้องให้ลูกค้าย้ายไปสาขาอื่น ลูกค้าไม่ยอม อะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องเกลี้ยกล่อมกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ อะไรอย่างเงี้ย เป็นต้น อือฮึ งั้น ง บางทีลูกค้าบอกว่า อยากจะ เอ่อ บางทีอะห้องมันเต็มใช่ไหมคะ ห้องที่เขาจองอะมันเต็ม แต่ว่า แต่มันไม่ว่าง เราจะอัปเกรด ก็คือแบบว่า เหมือนกับว่า สมมุติว่าเขาจองห้องเล็กมา มันมีห้องใหญ่ว่าง เราก็จะ เอ่อ เหมือนกับอภินันทนาการให้เขาอะไปอยู่ห้องใหญ่ก่อนชั่วคราว แต่พอเวลาที่ห้องเล็กที่เขาจองอะวันว่าง เนี่ยค่ะเราก็จะต้องขอให้เขาอะย้ายกลับมาที่เดิม ลูกค้าบางคนก็ไม่ยอมไง <chuckles> เราก็จะต้องเกลี้ยกล่อม หรือว่าต่อรองกับเขาอะค่ะ ใช้วาทศิลป์ หรืออะไรต่าง ๆ บ แบบให้เขาอะยอมลงมา อย่างงั้น อย่างงู้น อย่างงี้ค่ะ ใช้เหตุผลอะไรต่าง ๆ อืม
อืม อา ครับ อืม อือฮึ ครับ ครับผม อืม ครับ อืม ครับ อืม อือฮึ ครับ แต่เราก็ เหมือนแบบถ้าในกรณีเนี้ย คือก่อนเข้าพักอะ โอเคเขาจองห้องเล็กมาเต็มจริง แต่เราก็มีการคุยกับเขาก่อนไหมครับว่า "เอ๊ะ เขาต้องไปห้องใหญ่ก่อนลงมานะ"? อ๋อ
อืม อืม ใช่ คุยค่ะ ถูกต้อง เราคุยกันแล้วค่ะ ร เราก็บอกเขา เราก็อ้างถึงว่า "เราอะเคยบอกลูกค้าแล้วนะ" อะไรอย่างเงี้ย เออ ตอนนั้นน่ะ เออ เราอะ ช เรา เราเสนอข้อเสนอพิเศษให้คุณแล้ว ตอนนี้คุณก็ต้องช่วยเราบ้าง อะไรอย่างเงี้ย ก็ประมาณเนี้ยค่ะ ลูกค้าก็ ก็ ก็เลยจนมุม ก็เลยยอม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา ทีเนี้ย มันโชค ความโชคดีที่ว่าเราเป็นคนรับเเช็กอินลูกค้าด้วยไงคะ อา มันก็เลยบอกว่า เราก็เลยรู้ว่า ตอนที่เรา เอ่อ คุยกับเขา ตอนที่เขาเช็กอินอะมัน เราคุยกับเขาว่ายังไงบ้าง ถ้าหากว่าเราไม่เป็นคนรับลูกค้าเอง เราอาจจะแบบ เอ๊ะ เราก็ บ ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่ง เออ ทีเนี้ยค่ะ นอกจากแก้ปัญหาลูกค้าแล้ว ใช่ไหมคะ เราก็จะแบบว่า เอ่อ เวลาพนักงานเข้ามาใหม่ ๆ อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะเป็นคนสอนงานพนักงานอะค่ะ แล้วก็ยังจัดตารางเวรด้วยค่ะ มันจะมีเช้า บ่าย ดึก อะ เราจะเป็นคนจัดตารางเวรค่ะ
อืม อือฮึ ครับ อืม ครับผม อา อือฮึ <chuckles> ครับ อืม อ๋อ